Здравствуйте.
Здравствуйте. А, расскажи, пожалуйста, вот что больше всего тебя отталкивает отталкивает именно в уличной еде?
М. Ой, меня прям отталкивает, да, однозначно, уличные еде много чего.
<laughs> Всё? <laughs>
У меня сразу картинки, когда вот говорят про уличную еду- эти видео, э, с Индии. Видела?
Так. Вот, кстати, да еще бывает, да, в больших городах, например, такие стоят как мини-вагончики, и вот они там делают накладывают тебе, а, разные.
Ужас просто. Не, ну винь мини вагончики меня там может быть не пугает, но меня пугают вот эти вот, а, ролики последние, которые видела в соцсетях, там, в "Инстаграме" мне попадались, э, рилсы, где вот там, а, в Индии готовят, например, на на улице, да. Вот как они там сидят на полу, например, тут же к тут же крысы, тут же ноги, тарелки. Те не попадалось такое видео, где мужчина, там, что-то готовит, а к нему, там, рядом в тарелке прям крысы пронеслись галопом, и он дальше, там, это делает. Это прям ужас, это прямо мой кошмар.
Так. Так. Так. Да с и ноги и ноги, и тарелки. <gasps> А! Нет. <gasps> А! Нет. Это кошмар! Слушай, какой они там не травятся, ведь антисанитария.
Да, я прям вообще. А они же едят вот это всё острое специально, вот это всё с приправами, я так понимаю, вот это вот острятина, у них же вот это карри везде. А я так понимаю, что это и связано с тем, чтобы, м, да, да, вот это вот это всё острое, оно как бы профилактирует инфекцию, я так понимаю. Почему, от же рекомендуют, например, даже у нас там ты переболел, у тя какой-то вирус и есть чеснок, например. Он же тоже такой резкий, острый. И они едят вот эти продукты все с карри, там, у них очень же, очень острая пища. Я вот ин ин индийскую кухню, если честно не пробовала, потому что я не могу очень о видосов, да, да.
Да, да. Не умереть, наверно, от вирусов и бактерий. Да. Да, да, кстати. Да. Ну, и после твоих ви да, после видео. <chuckles> По после таких видео точно, наверно, не не захочешь, но я вот
Да. А я вот, например, острую пищу не могу сильно воспринимать, поэтому для меня, наверно, я вот её не пробовала. Вот.
Так. Ну, наверно, да, и бы и не решилась даже, да? А вот есть какие-то уличные блюда, которые вот вкусные для тебя? Допустим, ну, не в Индии, а вот там в том месте, где ты живешь. Какие-то там в крупных городах, может, путешествовала, я не знаю, там. Вот именно продают на улице.
Вот.
М. Ну я не знаю, может что-то что-то вот вкусное, что ты пробовала, если есть такое.
Мгм. Ну, вкусная прям вот на улице, что я ела- это в Азии было, м. Там делали мороженое, м, с манго и с маракуйя.
Так. О! Кста а вот это тема, да
Они делали вот там такая вот тележечка идет, и у него такой идет блинчик, ну как, не блинчик, а такая поверхность. Вот есть плит плиты, да, такие полностью, знаешь, как вот ровная поверхность? А у него такая же поверхность, только она холодящая, я так понимаю. Да, да. И он берёт прям при тебе вот берёт кусочек манго, а, ну вот наливает вот этой жидкости. Я так понимаю, жидкость, это как молоко, и оно больше было как не коровье молоко, а какое-то вот может быть миндальное, что-то типа такого. Потому что я так понимаю или сочетание вместе с ни ну, как будто бы не по может кокосовое молоко было, кстати, я не помню, какое. Мне кажется оно кокосовое, да. И вот он получается наливает вот это молоко, оно там подзамерзает, потом кидает туда вот это манго кусочками. И у него вот этот такой нож он как шпатель такой. Он им так чик чик чик чик чик чик его измельчил измельчил и потом его вот это вот то что он молоко полил сверху вот это манго. Он его так в такой вот как этот скручивает, м, сошкрябывает. И он с это спиральку нис спиральку скручивается. Да-да-да. Потом добавляет туда маракуйю. Вот во тут прям берёт вот эту вот жижу из вот этой вот маракуйи, туда вот это вот кидает всё все вместе. Это вот просто самое вкусное мороженое, которое я ела. Манго-маракуйя, и оно стоило-то там прям вот какие-то копейки.
М. Так. Так. Т к так н Холодная, так. Так. Кла а. М! Даже звучит вкусно. Может, было бы классно, кстати. Так. Ага, и он собирает Так. В рожочек, да? Мгм. Как стружечка такой, как стружечка. Мгм. Oh my God! <laughs> Это ж так классно! Слушай. Слушай, это ведь не только, да, вкусно, это ещё и, наверно, целое шоу? Потому что пока наблюдаешь за ним, как он это всё готовит.
Да, да, да, да, да. И я вот такого вкусного мороженого, в принципе, мне кажется там у него не особо было много вариантов по вкусу. Там было чё-то с шоколадом он мог приготовить, манго-маракуйя, и еще какое-то 1 3. И вот манго-маракуйя было просто самое божественное. Мы по-моему даже взяли да вот на пробу все 3- манго-маракуйя просто осталось в моем сердце навсегда. Вот.
Так. Это номер 1. Класс! Класс! Но топ, всё, я полечу в Азию.
Да, мне уж захотелось, э, захотелось его уже попробовать, да надо вот, надо надо.
Ты так вкусно рассказываешь, и но вот такие вот вот вот миу мимо сладкого, кстати, я тоже пройти не могу. Вот сладкое, да.
Я не то чтобы фанат вот сладкого, но вот мороженое, да, манго-маракуйя я не люблю вот как раз-таки с точки зрения в мороженом, чтоб оно было приторным. Вот вот этого не люблю приторно-сладким. Я такое вот даже доесть не могу. А здесь оно получается такое мороженое с такими нежными нотками, да, там настоящие вот эти фрукты присутствуют. Вот оно тебе всё свежее при тебе, хотя оно тоже вот на улице приготовлено, кто его знает, как они там это манго резали, да. Мгм. Когда они эту поверхность мыли последний раз? Вот вот тоже вопрос. Но в общем и целом выглядело всё опрятно, поэтому как-то ну
А вот именно вот это, да? Так. А да, я тоже, кстати. Мгм. На наст настоящая. А. Очень классно. Да. Но зашло. <laughs> Слушай, но Мгм. Вкусно было?
нормально было да, было вкусно? и не омерзительно от от того. А у тебя был какой-то вот такой опыт, что тебя удивило?
Слушай, классно. Уличная, с уличной едой, именно что вот мне понравилось? Ты знаешь, наверно, это б наверно, вот мне запомнились вот эти вот горячие каштаны, которые во Франции делают. Им, а, они чем мне запом ну, абсолютно везде можно на самом деле ва да, их можно везде варить. Но вот почему-то именно там, я думаю, что это связано с тем, что, во-первых, я была очень голодная, а во-вторых, было холодно, и они были горячие, да, они были горячие и они их варили, знаешь, ну
А их тока во Франции делают? А не в т у ив и мне кажется я в Турции ещё видела. Да? И что они оказались вкусными? А какой вкус там у них вообще присутств
они добавляли туда, а, что-то, наверно, в этот бульон, потому что, которую они там варили. Потому что сколько раз, да.
А, это прям бульон что ли? То есть вы, э, это, ели прям бульон?
Нет, бульон ты не ешь, а ты ешь только каштаны, но вот они какой-то имели вкус, то есть, знаешь, вот я вот помню эти каштаны, и вот мне почему-то кажется вот им там
Мгм. Ну я я да я просто не пробовала. Я вот в Турции как бы видела их, что их продают. Я почему-то не захотела их попробовать. Мне просто интересно они на вкус-то и вообще как, какие? Что там за вк
Мгм. Почему? Ты знаешь, они на вкус, вот ты знаешь, вот этот вот есть, а это называется chickpea а по по-русски это называется н н как н нут, да, нут орех, вот такие кругленькие. Мэ похож не совсем, но похоже на это.
Мгм. А, ну да, да. Нут нут. Но в нуте в нём есть всё равно вот этот, как бы, там горох же вот этот, нут это же по факту какой-то разновидность горо гороха и там отдает как бы горохом. Ан а вот этот каштан тогда он чем о
Да, он похож на горох. Каштан, он. Да. Нет, здесь горохом не отдает, но <laughs> знаешь, ну как-то вот я просто пытаюсь найти самый ближайший родственник, как объяснить тебе то есть. Вот. Но на самом деле.
Мгм. Мне просто интересно, я такое не пробовала. Ну, и в итоге тебе понравился этот вкус тем
Да. Вот ты знаешь, вот вот ты мне сказала про уличную еду и у меня сразу вот почему-то они возникли, потому что после, а, того, сколько раз я не пыталась найти попробовать еще, найти замену, мне кажется, оно всё какое-то обычное, а вот там вот. Хотя не исключено, что я просто была очень голодная и уставшая, и они просто, а, вовремя попались мне. <laughs>
Мгм. Мгм. Ну, не, в любом случае, мне кажется, если это запоминается, э, всь наверно, это запоминается даже, а, ну, может быть, там, а, не тем, что это прям супер-пупер там блюдо, но оно в любом случае необычное какое-то, которое вот ну ты не догад не догадывался бы, да, что оно будет такое на вкус. Е что это может быть действительно съедобно даже, да. Это как вот знаешь, продают этих то червяков, то гусениц, то кузнечиков вот этих вот живых. Я такое никогда не пробовала и и и их
Наверно. Да, да. Да, и, э Вот. Да, через н М, ну, это, не, я такое тоже не пробовала. <laughs>
для меня это too much, как бы я я такое не готова есть. Это слишком для меня. <chuckles>
Ну, я да, я человек травоядный, я мясо вообще не ем, поэтому для меня эта тема закрыта, я даже, ну, на это смотрю как на экзотику. Если ты хочешь попробовать, я не буду тебя осуждать, конечно же. Я даже запишу видео <laughs> как ты это будешь делать. <laughs>
Мгм. Мгм. М. <laughs>
Вот. Но я не буду, спасибо, нет. Спасибо, нет. <laughs> Откажусь.
<laughs> А насколько для тебя важна вот чистота и гигиена уличных продавцов? Бывали ли неприятные случаи как раз-таки?
То это всё это сто процентов. А да, это вот то, с чего мы с тобой на самом деле начали. А я всегда смотрю на чистоту кухни, для меня важно это очень сильно, потому что
Ну да, да. Ну, то есть, э, именно если ты будешь проходить, да, по каким-то вот ну, уличный какой-то будет базар, да, и ты вот увидишь с сколько-то людей что-то продают, ты будешь прям смотреть как человек, да, выглядит, э, который продает?
По улице, да? Мгм. Да, я буду смотреть на да на ули на продавца, да.
И когда он что-то делает, да, тебе, там, например, там, сок даже если выжимает, ты будешь смотреть как, там, да, всё это происходит?
Руки. Конечно, как у него, на а, как и чистые ли у него руки, знаешь? А, ну, как бы я на все на это буду смотреть точно. То есть и, э, ну, прям пра и не то, что да, мне это важно, насколько чистые руки, там фартук, одежда его, насколько чист стол, где он готовит. То есть вот он щас приготовил кому-то, он убрал или сразу же начинает сверху, да.
Поддерживаю поддерживаю, однозначно. Да, да. Мгм. Мгм. А если вот он деньги берет руками теми же, которыми он, допустим, брал какой-то продукт, как ты вот к этому относь
А, кстати, да, ну абсолютно нет, конечно, ты что, я сразу замечу это вообще, абсолютно, сразу нет. Я не буду у него, да, брать еду, конечно конечно.
И ты откажешься, да? Ты не будешь брать еду? Да, у меня, кстати, вот такое отношение к деньгам, что если ты, ну, берёшь как бы, м, ну, то есть ты должен как-то да, да. А ещё знаешь какой момент, когда, а, я вижу, что у них нет вот вот, эм
Мгм. Купюры в руки. Мгм.
где они руки могут помыть, вот в доступе.
А, э, да, как ум умывальника, да, какого-то?
М-да, и либо вот допустим, например, а, если вот они что-то готовят, да, м, то они не то они не соприкасаются. Да, бывают же такие вещи, когда, например, там, не знаю, что там, ну, кукурузу, например, вот эту продают, да, например, которая на пару, да? А они же её в принципе берут щипцами, они как бы руками её не трогают. И то, что они у тебя взяли, например, деньги, то в принципе тебя это как-то, там, особо не касается, ну, что они взяли это щипцами, там, и не де не трогали этими же руками, там. Вот такой момент. А если вот они всё-таки трогают, да, руками всё там, да, а при этом у них нет стерилизатора там для рук.
Кстати, хорошие моменты, мгм. Руками не трогают, мгм. Да, да. Да, согласна. Да. Мгм. Ну, правильно, да. Слушай. Да, санитайзеров и всего остального, там и нет возможности руки помыть. Так.
Э. Я видела, знаешь, вот как бы вот какой-то стритфуд тоже они делали в перчатках, а, и когда человек брал деньги он просто как-то вот снял, по-моему, перчатки, или даже одну снял, не знаю. Ну к то вс снял перчатку и и одной рукой вот эти деньги взял, а потом перчатку всё-таки надел. То здесь вот, наверно, как бы это положительно как бы влияет и на репутацию данного торговца, конечно, да. М.
Снимал. Мгм. Здесь безопасно. Мгм. Тут про про умывальник, кстати, и про возможность руки помыть- это, кстати, интересная очень тема, да, нужно тоже на это обращать внимание.
Да, я видела, что у некоторых, знаешь, как бы у них нет там какого-то кранчика, но у них стоял такой баллон типа с водой рядом, а, как бы с помпой.
Так. Мгм. Ага, да, то есть ну вот точно они что-то сделали. Мобильное такое, м, пор портативный вариант.
А, то есть они так на Да, да, да хотя бы так. Да, если у них нет доступа, у них же часто уже такие уличные торговцы, у них нет там доступа как-то элементарно вот это вот там, ну, как ты допустим в ресторане, там, да. Или даже вот возь возьми фудтрак. Фудтрак я не знаю, конечно, тоже улич это уличная всё-таки еда или нет? Вот во не совсем не понимаю. Потому что в фудтраке там всё равно подожди, но у них там всё есть. У них там есть и там микроволновки, у них там есть, и плита такая, там, поверхности, у них есть там холодильник как минимум, у них есть там и раковина, то есть у них без этого фудтрак, по моему, не запускается, не имеет права торговать.
К воде. Ну да, конечно. Да. Я думаю, что это приравнивается к уличной еде. Ну Ну да. Да. Да, я думаю, ш Да, и плюс их лицензируют, да, в завис а, в отличие в отличие от уличных торговцев, да, которые придают кукурузу, с тележкой приехал, да, к тебе. А фудтрак- это все-таки целое прям кафе на колесах, наверно.
Я думаю, что, наверно, да, да. Ну да, да. Ну, вот ты как думаешь, всё-таки, а, уличная еда может быть полезной или она всегда вредная и некачественная?
Может быть, конечно, может быть, та же самая кукуруза, те же самые каштаны, даже мороженое, про которое ты рассказывала, пусть оно сладкое, но оно насколько натуральное, что я бы вот даже вообще, ну, просто мне кажется полезнее уже некуда.
Ну да, кстати. Да, да, да, да. Про кукурузу я вот 100 % как бы могу сказать, да. В общем и целом, как допустим овощ, там, кукуруза не то, чтобы я считаю там супер полезная, но как, э, какой-то перекус, например, полезный я воспринимаю. Чё её на пару там приготовили, чё что в ней там такого? Или как вот я в Азии, а, покупала ребенку своему, а, на пляже ходили, знаешь, с этими вёдрами такие у них вёдра. А ты не видела, да, такое, э? У них ведро такое сделанное, короче, внизу ведра угли, а, и кукуруза на углях приготовленная в этом же, в не знаю, в этом они ведре его готовили или нет. И она как бы горячая.
Да. Мгм. Да. Конечно. Да. Что там? Нет, а что там в ведрах, интересно? Так. О. То есть она она горячая, как гриль получается?
Да, да, да, да, да. И вот мы пост посто у меня дочь, э, там в дочь, да, в Азии, она вот получается, а мы там вот отдыхали 10 дней, и она 10 дней постоянно ела эту кукурузу.
О, классно, я такое ни разу, кстати, не пробовала. Там. Мгм. Это кукуруза? Класс, значит значит, вкусно. Если ребенок одобрил, значит, точно вкусно.
Да, да. Да, и я уж очень переживала, что она не хотела ничё другого есть там, как бы, думаю, Господи, ну 10 дней ребенок на кукурузе. Ну первые 3 дня я переживала, а потом уже поняла, ну, думаю, Господи, ну я не могу уже больше переживать, чё делать-то? Ну, вот она ела эту кукурузу.
Да. <laughs> Ну, она же, да, кукуруза- это очень, кстати, классно. Если бы она на конфетах там жила у тебя 10 дней- это другое дело. А на кукурузе, ну ладно, <laughs> зато горячее.
Ну да, да. Вот я не знаю ещё какие-то вот такие примеры, вот если брать, э, полезной еды. Ну, я считаю, что однозначно, она может быть, да, можно найти полезную, а, еду, просто вот как бы надо её искать. Есть разные варианты.
Можно найти, можно. Мгм. И обращать внимание да, на гигиену, на чистоплотность, на самих продавцов. Вот всё, что мы с тобой щас упомянули. Это очень важно, да?
Ну да, где они находятся, например, да, вот само вот это пространство, где они стоят там уж вот тут вот куча мусора с ними лежит. То есть они стали все возле мусора, да, и там готовят, те же крысы к ним: здравствуйте приходите.
Да. Да. <laughs> Ой, кошмар это ужасно, я наде я не хочу это видеть.
Да. Ну, спасибо за твой опыт интересно было, да, узнать вот про каштаны.
Спасибо большое, взаимно. Да. Спасибо большое, взаимно. Спасибо. До свидания.
Счастливо. Хорошо. Счастливо. Спасибо.
Пока.